آه آه بُصّي، أكتر حاجة بتضايقني إن أو بتتعبني إن الح أنا مش باعمل الحاجات كلّها مرّه واحدة بصراحة، يعني ممكن أعمل يوم كحك يوم بسكويت يوم بيتيفور كده وأعمل، بس هي هم مع بالذات في رمضان مع ضغطة ال ال الشغل والبيت، ولو في عزومة وتنضيف الشقة في آخر الأيام بتاعة رمضان، عايزة أنزل أجيب حاجات علشان الولاد عايزينها، <tsk> بيبقى في مهام كتيرة على بعض كده هوب هوب، كده تلاقيها مرّه واحدة أنت مزنوق جوّه اليوم، مش عارف أجيبُه منين، أجيبُه كده يروح كده. <laughs>
امم. اهم. امم. امم. أيوه. بالضبط. إمم. كتير آه، مرّه واحدة، امم. يعني ال آه اللي بيتعبك الضغطة بقى، وتكويم ال الحاجات كتير ورا بعض، إنّما العمايل نفسها ما بتضايقكيش أو بتتعبك؟
آه. بالض بصراحة آه. لأ، ب دلوقتي لأ مبتضايقنيش لإن أنا زي ما باقول كده أنا باعمل كده، اللي هو النهارده أنا أنا مثلًا هابدأ ببداية الأسبوع مثلًا التالت أو آآ من نُص الأسبوع التالت من رمضان، هابدأ أعمل هاجهّز الحاجات دي، فأنا النهارده مثلًا هاعمل ن ليّا أنا الكحك، واليوم بُكرة هاعمل لم لحماتي اللي هو ماما ماما تحت هاعمل لها مثلًا مرّه، وبعد كده اليوم كذا هاعمل بسكويت، وبعد كده اليوم التاني أع فاهماني، فب بابقى مجزئاها كده كل يوم حاجة، ممكن ساعتين أو 3 ساعات قبل آه، ت 3 ساعات قبل الفطار أخلّص، بعد كده بقى أشوف المهام الباقية.
امم. آه. أيوه. آه. حلو أوي، جميل، طيب امم. أيوه. طَب أنتِ بقى ج يعني آآ، بت بتحبي تدوَّقي بقى مين أول حد من الحلويات اللي أنتِ بتعمليها دي؟

مع الولاد بقى.
آه، آه مع مع ولادي، آه.
نرجع بقى تاني لنفس السؤال اللي هو: أنا عايزة اعرف أنتِ تجنبتِ بقى الحاجات اللي مامتِك كانت بتعملها، إن هي بتبقى متضايقة؟ إمم
بُصّي بقدر الإمكان <giggles> بقدر الإمكان باخلّيهم يشاركوا مشاركة اللي هي فعالة، اللي هو إيه، إحنا قاعدين كلّنا في الأرض آآ فارشة طبعًا الفَرْش عشان السجاد ما يتبهدلش كده وبعدين آه، أجيب أقول لهم مثلًا آآ أنت هتكسّر البيض، يالّا كسّر لي هنا مثلًا 8 بيضات آآ، أنتِ هتت اطحني البيض ع آآ ت فو يعني اضربي البيض بالسكر، هأ آه.
إمم. آه. إمم. أكيد آه. اهم. آه. اضربية، طَب أنتِ كنتِ بتشركيهم معاكِ كمان عشان يحسّوا بالفرحة؟ آه والّا
بالض بالضبط. أ آه عشان أو دايمًا يقولوا لي إيه، آمم، يعني جوزي بصراحة اللي كان يقعُد يقول لي إيه: "اعملي لهم عشان يفرحوا كده ويحسّوا بطعم العيد." مع إنّي مش حاسّة بده، فبس اللي هو <giggles> أنا مش حاسّة إنه في فرحة ولا حاجة أسا ماشي يالّا، وأنتم فرحانين ماشي يالّا بينا يالّا افرحوا <chuckles> إمم.
صح <chuckles> آه. <chuckles> طَب طَب أنتِ كنتِ بتحسّي إن أنتِ فرحانة فعلًا والّا كنتِ برضه بتبقى حاسّة بنَفْس إحساس مامتِك قبل كده؟
يعني في الأول يعني في الأول كنت مضغوطة، ب بابقى خايفة إن الحاجة برضه تطلع بايظة، آآ، و وبرضه هُم ما عندهمش، مش فاهمين، ما عن ما عندهمش إن هُم يقعُدوا كده ويستنوا، طَب هنعمل خطوة، طَب أنت عليك الدور، لأ أنا عليّا الدور، ويقعُدوا بقى صغنّنين، أمّا كبروا بقى شوية، بقيت بقى أقول، طَب أنت اللي هتشوف الفرن، وتخ تخلّي بالك، أنتِ اللي هت آه. بالضبط بقى، هُم هُم بدأوا يف بالضبط هُم بدأوا يفهموا إن كل واحد، آآ، أمّا أقول له حاجة، آه ماشي يعملها. آآ، ب بخطوة بخطوة بقى، ممكن مثلًا أسيب بنتي تعجن مرّة، آآ، ت ب ب بإيديها كده، أنا عايزة اعجن، أنا عاي
إمم. إمم. إمم. آه. آه. إمم أيوه حلو أوي كل واحد يعني بيبقى ليه مهمة خاصة كده يعملها، آه. بالضبط. آه. كمان، يعني أنتِ بتخلّيها تعجن كمان، بتعلميها.
آه ويو وعايزين بقى يعملوا البسكويت، هُم يشكّلوا البسكويت، يشكّلوا البُتيفور، وكده يعني.
طَب طَب قولي لي أكتر حاجة بتتعبِك في اليوم ده اللي أنتِ بتعملي فيه الحلويات بتاعة العيد دي، يعني أكتر حاجة بتضايقِك فيه؟

بصراحة هي آه، يعني هي علّمت أول حد علّمني ال إن أنا أطبخ وإن أنا ما اخافش إن أنا ادخلي واعملي، ما أنا كنت باخاف أدخل المطبخ أعمل حاجة فتبوظ، ف ف
آه. إمم. طب أنا آه، بمناسبة بقى الطقوس دي، أنا كان ليّا بقى سؤال عندِك، هل عملتِ في مرة حاجة وباظت منِّك؟
امم. يا لهوي <laughs> يا لهوي <giggles> أول مرّه عملت البسكويت لوحدي آآ، طلع مش بسكويت هو طلع حجَر.
آه. يا خبر! <chuckles>
آه، ط طلع ما ما بيتس يعني لو حطيته في الشاي باللبن ما بيتسقا يعني ما بيدوبش، يعني هو الحاجة اللي بيتحط في السائل بتدوب كده، لأ هي ما بتدوبش هو هو ناشف زي ما حطيته زي ما طلع هو تقريبًا آه قالت لي آه حماتي قالت لي إن هو أنتِ زودتِ كده السكر فعشان كده ِنِشف، أنا تخيلت لما أزوّد سكر ما ما <tsk> في ناس مثلًا ما بتحبش تاكل أنا تخيّلت كده في دماغي أنا بقى، مش عارفة إن هي ليها مقادير، <chuckles> أول مرّه اللي هو تجربة بقى، فامّا لما زوّدت سكر، آمم نِشِف.
آه. أيوه. طَب ليه؟ كان إيه كانت المقادير بتاعتُه غلط مثلًا؟ أو امم. آه. أيوه. امم.
آآ، ما كان مقدار السكر زيادة عن مقدار ال الدقيق، فهو ده اللي نشِّفُه، آه، إمم.
كان زايد شوية، آه، فأنتِ فأنتِ اتعلمتِ كمان يعني آه، إزاي ت لمّا تحطي حاجة زيادة يطلع إيه، لمّا تحطي سكر زيادة يطلع ناشف، لمّا تحطي دقيق زيادة يطلع مثلًا برضه يعني تقيل شوية آه.
و و إمم. أيوه، آه. بالضبط. امّا ام آه، بالضبط فأنا أ ل لازم كل حاجة بت وبرضه فيها إحساس شوية بالإحساس كده، أنتِ شايفة العجينة عاملة معاكِ إيه، قدّامِك وبعد كده قالت لي برضه إن أنا أجرّب في واحدة الأول، عشان لو ما عرفتش، ألحق العجينة، يعني ألحق العجينة إن ممكن أصلّحها ف بصراحة علّمتني كتير بصراحة، يعني أكتر حد ممكن ي حتى أب دايمًا أقول لماما أنتِ ما صبرتيش عليَّ، ماما برضه خُلقها ضيق فما بتبقاش <tsk> أم أ أنا هاعمل اللي هو أنا هاعمل وأنتِ بُصّي عليَّ آآ شُفتِ أنا باعمل ازاي؟ اتعلّمي
آه. حلوة أوي، أيوه. ي آآ، أ أ أيوه، اهم. أيوه، يعني أنتِ تفتكري إن هي ال ال البنت دايمًا لمّا بتتجوز وتبقى حماتها كده كويسة معاها وكده، بتب بتبقى يعني بتتعلّم منها حاجات حلوة، وامّا متجاوبة معاها كده والعلاقة بينهم حلوة، بتعلِّمها حاجات حلوة وهي بتتقبّل منها أي نقد أو كده، امم.
آه، إمم. أيوه طبعًا، أيوه جدًا، آه يعني هي ت طول ما العلاقة تمام، آمم، أ يعني هتديكِ من خبراتها، أنا في الأول كنت أحس إن هي إيه <tsk> لأ هي بتقول لي كده ليه، يعني أنا فاكرة أول أول نصيحة نصحِتها لي، أول نصيحة كده، يعني بعيدًا عن الأكل والحلويات، قالت لي آمم، بُصّي، أ أنا شُفت في الن في ياما في في الح في الدنيا وش في الشغل وفي التعاملات، أ نصيحة مني آآ، بلاش صحابِك ييجوا وقت ما جوزِك يكون موجود.
أكيد. امم. أ أيوه. إمم. أيوه. اهم.